Sì, allora il mio hobby al momento è suonare la chitarra. A me piace davvero un sacco, mi rilassa e lo so soprattutto lo posso fare un po' in qualsiasi momento morto in cui sono a casa o ce l'ho dietro. È davvero una cosa che mi mi fa sentire tanto bene. E suono ormai da da tanti anni, ormai è quasi una decina d'anni che suono, ma ho scoperto questa cosa un po' per caso, ma da un al da un altro punto di vista un po' forzatamente. Perché
Oh che bello, mh. Mh-mh. S certo. Bene. Ho capito. Mh-mh. Okay, si <chuckles>
Allora, nella mia città c'è questa scuola che si chiama, ehm, la una scuola media, che praticamente, ehm, ha questi indirizzi, chiamati indirizzi musicali. Cioè esatto, cioè una classe di scuola media che oltre a fare le attività normali, il pomeriggio si trova e suona, ehm, s suonano come se fossero un'orchestra e poi una, ehm, alcuni giorni alla settimana ognuno ha la propria lezione individuale di strumento musicale. Allora, dato che io sin da bambino ho sempre ascoltato un sacco di musica, anche un po' che mi faceva sentire mio papà, con chitarristi eccelsi e cose di questo tipo, volevo, eh, un po' provare, farlo anche io.
Mh-mh. Ah che bello! Mh-mh. Sì. Ah, bellissimo. Mh. Certo. Mh-mh. Sì. Eh. Ho capito, okay.
E allora ho deciso di mettermici dicendo: "Vabbè dai, provo a fare il test d'ingresso, vediamo come va, poi così se mi piace suono". Sì, ovviamente perché è una cosa
Mh-mh. Ah, c'era un test d'ingresso quindi. Ah okay, okay. Cioè quindi dovevi avere già delle competenze insomma per poter accedere a questo percorso. Mh.
Mhmm, allora non tanto delle competenze pratiche nello studio e nel e nel suonare, ma quanto più delle competenze attitudinali. Quindi se una persona non riesce a battere le mani a tempo se quando ascolta una canzone, neanche se glielo chiedono per favore, probabilmente non ha l'attitudine a farlo e quindi verrà scartata. Così come chi non è intonato, chi magari non ha non riesce a distinguere le note bene
Ah-ah. Ah ecco. Mh-mh. Mh-mh. <chuckles> Chiarissimo, okay. Mh.
era e e era solitamente accantonato, rispetto ai ragazzini, così, che avevano un po' più di capacità. E quindi faccio faccio questo test per vedere come com'è, e pru per provare a entrare ed entro in questa classe di indirizzo musicale. Fin qui tutto bene, finché nel momento in cui inizio le lezioni e tutto, scopro che le suonare la chitarra non mi piace per niente. È davvero un incubo, sì. Un incubo totale, sì perché dovevo andare a lezione, dovevo studiare, dovevo fare l'orchestra, però non mi piaceva per niente, cioè lo facevo perché dovevo e lo facevo pure male.
Chiari <clears throat> Mh-mh. Ah okay. Mh-mh. No. Veramente? Dai.

Ah vedi, quindi proprio è stato l'approccio diciamo un po' che ha cambiato il tuo il tuo gusto, perché il fatto, c appunto che fosse una materia di studio, che fosse quasi un obbligo, no, insomma, mhmm, dover imparare a suonare la chitarra ti aveva un pochino, mhmm, diciamo allontanato da questa cosa. Quando invece, è diventato una cosa che sceglievi tu di fare, no, e di approfondire per comunque allora e allora è diventata una vera passione a quel punto, giusto?
Mh-mh. Certo. Sì, anche se comunque durante il periodo del Covid rimaneva una materia scolastica che comunque dovevo dovevo seguire, il fatto di avere tanto tempo e farlo anche per passare il tempo, per non annoiarmi e tutte queste cose, ha fatto aumentare le mie capacità di molto, quindi non mi fatto più sentire le difficoltà. E allora da lì è stato puramente una sorta di godimento dello strumento.
Sì. Mh-mh. Ho capito. Ho capito. Senti, ma, ehm, quindi poi, questo questa diciamo lezione di di di strumento, di chitarra dopo le scuole medie è diventata solo una passione che tu segui, uhm, per i fatti tuoi oppure, hai approfondito poi dopo le scuole medie le s lo studio di questo strumento?
Mh-mh. Allora durante dopo aver finito le scuole medie, ho deciso di continuare a suonare, e quindi di impegnarmi magari fare qualcosa di più avanzato e tutto. Allora ho pre ho deciso di iniziare a studiare con un maestro di chitarra, uhm, quindi continuando esatto, lezioni individuali più o meno come avevo fatto durante il periodo delle medie, quindi 1 volta alla settimana, però concentrandoc mi su musica diversa, musica più importante, più relativa al, uhm, repertorio chitarristico e nei primi anni anche all'inizio delle superiori, stavo diventando parecchio bravo e quindi ho deciso di iniziare anche a fare concorsi di chitarra, ehm, concerti e tutte queste cose, sì. Perché il tempo me lo
Mh-mh. Ah quindi lezioni individuali, mh. Mh-mh. Sì. Ah però. Ah caspita, è diventata proprio una passione quindi, un hobby veramente importante.
Certo, certo. Ehm, a un certo punto, quando è sbocciato l'amore, ed è stato impossibile fermarlo per un po'. E quindi, comunque concerti, concorsi, andavano sempre bene, sempre ottimi risultati, ottime performance, quindi sono andato avanti in questo modo finché poi adesso ultimamente, dato che ho meno della metà del tempo di quella che avevo una volta, riesco a suonare 1 volta ogni tanto e magari vado a lezione di chitarra 1 volta al mese, ma quando va bene.
Mh-mh. Ho capito. Eh. Mh-mh.